То есть разрушить их, э, любовную любовь именно своим идеальным образом. То есть ты как бы знал, э, что она хочет, да, какие у неё ожидания от какого-то идеального мужчины.
Мгм. Да, а что это будет? Конечно. Конечно. Н ну от мужчины, от вот этого wise семьи, просто тот, э, мужик, с которым она общалась, он тоже там как-то с женой в не ладах был. Ну, видимо, они там, м, "у нас сошлись те одинокие души", ну, как бы Н да-да-да. Вот. Ли лили крокодильи слёзы. Вот, ну и понятное дело, что я-то в этом смысле был удобен как бы, где-то, в рациональном смысле, при взвешивании, конечно, я вот в этом виде гораздо лучше, чем я, который, э, з занимается, э, жизнью, как он видит. То есть я её претензии-то, в принципе, слышал, просто мимо ушей пропускал <chuckles> Да, ну, в том смысле, что проживать жизнь здесь и сейчас, то есть это всё внимание ей. То есть я-то жил как: мы ж женаты, у нас огромная жизнь впереди, мы строим что-то большое, светлое, а ей нужно было, чтобы здесь и сейчас была она.
Мгм. Жаловались друг другу, в общем, на своих супругов. <laughs> Мгм. Мгм. Да. <chuckles> Мгм. Мгм. Мгм, мгм.
Ну вот, чтоб для неё, и я, собственно говоря, да, понятное дело, что вот это вот "Мы" не готов был про променять на вот на "Я". Ну, а потом вот включилось моё эго, и я так ей слегка отомстил. Но это ещё не конец истории, потому что потом мы ещё сошлись обратно.
Мгм. Да. А так, подожди, подожди, подожди, не переходи <laughs> на не переходи пока к той части, хочется понять немножко вот эту часть. То есть, э, а, ты таким своим идеалом просто её заманил, хитреньким таким способом. Она бросила те отношения, не дав им, так сказать, какого-то продолжения серьёзного и вернулась к тебе. Сколько тебе понра понадобилось времени, чтобы ей сказать: "Я вообще пошутил, <chuckles> я вообще тебя хочу бросить".
Что самое жёсткое как бы, судьба судьба отомстила мне ка Да. Мгм. Мгм. Да, да. Да. Да. А "ето не круто". Да щас! Я ещё улетел в Таиланд один. Потому что я ей сказал, что я билеты заранее купил ко <laughs> когда мы тогда расстались, как бы, да. Вот. И я улетел, я
Ага! Без тебя, да? <giggles> Да. А, это была часть твоего хитрого плана, да?
Ну, это совпало как бы. Вот, и я оттуда благополучно Ну то есть она же как бы с смирилась с с этой участью в некоторой степени Вот. Чувство вины-то всё-таки в ней закралось. Хотя она пыталась на меня его спихнуть. Ну, вот она же всё равно понимала, что она не не очень правильно поступила Ну, хочешь уходить, скажи: "Хочу уходить и ухожу". Как бы вот. То есть, что это за Мгм.
<giggles> Мгм. Ага! Не очень права, да? Мгм. Мгм, мгм, мгм. Ну хорошо. Ну вот ты ее, значит, бросаешь, да, после этого, я так понимаю?
А, да, да. По возвращении, естественно, из Таиланда.